Benar. Benar banget, Mbak. Iya iya. Benar.
Diri ya. Jadi, jadinya kita juga harus ikut, eee, sumbangsih dalam mengurangi, eee, ketimpang
Iya. Benar. Benar. Benar. Iya iya benar. Dan
Kalau kita tidak bisa memberikan yang terbaik berarti setidaknya kita jangan menjadi begundalnya lah. <laughs> Heeh. Iya.
Heeh, iya iya. Nah, iya betul itu dia. Benar bener. Jadi kita harus ini juga ya, maksudnya dari diri kita juga kan harus sadar juga gitu kan. Mungkin kita harus, eee, apa namanya, kalau kita misalnya, eee, melihat ketimpangan sosial, apa yang kita bisa lakukan gitu kan buat masyarakat gitu kan dan juga, kalau kita yang mengalami sendiri, jangan sampai kita yang jadi beban masyarakat gitu kan ya istilahnya. Gitu, kita berusaha mungkin cari jalan keluar, gitu. Benar benar benar benar. Eh.
Iya. Iya. <chuckles> Mmm. Mhm, iya pas jadi. Betul betul betul, jadi nge apa namanya, me mencoba me sekarang kan ya kita biasanya terjebak, sekarang disebut apa itu generasi sandwich ya, generasi yang ter terjebak di antara 2 keadaan gitu ya, Kak, ya, maju kena, mundur kena. Nah, coba itu kan na sosial juga tuh <chuckles> jadinya tadi ga, heeh. <laughs>
Iya. Oh iya. <chuckles> Harus benar. <chuckles> Iya iya iya. Benar, benar. <chuckles> Benar benar benar, eee, ji <laughs> iya iya iya. Benar banget. Dan itu juga kan, eee, di daerah saya kan kebetulan kan yang tadi saya bilang kan ada wakil rakyat kan. Itu juga pengaruh juga tuh. Jadi kadang-kadang, kita bisa diskusi nih sama wakil rakyat. Misalnya kita ngelihat ketimpangan sosial, kira-kira apa nih kita eee, yang bisa kita lakukan nih bersama wakil rakyat ini gitu kan, buat ngatasin, eee, ketimpangan ini misalnya kita bikin benar, itu dia.
Bener, betul. Hmm. Betul. Betul. Betul betul. Betul betul. Betul, heeh heeh. Yang satunya, heeh, tuak dan satu satu lagi, Kak, dan satu lagi mungkin, Kak, ya yang bagus sekarang, a apalagi tadi kita bicara misalnya tentang generasi sandwich, mulailah sekarang menabung untuk generasi muda yang sudah dalam posisi mungkin agak sedi
Mmm. Iya tuh, gimana tuh? Iya. Nah, heeh. Oh, iya.